Evet, o orta nokta bulma hususunu biraz zorlaştırıyor. Eee, burada şöyle bir, eee, nokta da açığa çıkıyor. Yani aslında şö şöyle bir soru. Eee, s diyelim ki bir arkadaşın, bambaşka kültürden mutfağı tamamen senin alıştığın lezzetlere, tatlara ve baharatlara uzak olan yepyeni bir, iii, yani yeni edindiğin bir arkadaş da seni evine devet evine yemeğe davet etti. Evi yemeğe gittin ve yediğin şey gerçekten hiç senin damak tadına uygun değil, yiyemiyorsun. Yani diyelim ki çok baharatlı, çok hiç, hiç, senlik değil, yutamıyorsun ve o yemeği sürdürmek zorundasın. Daha, işte, başlangıçtasınız diyelim ki. Nasıl bir nasıl yönetirsin bu krizi? Yani nasıl bir aksiyon alırsın burada?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hah. Hı hı. Yani şöyle, ben, ııı, bu konuda hassasım. Çünkü insanların özellikle beni yemeve yemeğe davet etmişse orada bir emek var, hani, eee, beni yakın hissetmiş, burada başka şeyler söz konusu, bu konuda çok hassas davranmam gerektiğini düşünürüm ama diyelim ki çok da kötü, hani Hah, bir de çok Evet, demek ki tadı da çok kötü, hani, gerçekten yi yiyemeyeceğim bir şeyse, şöyle derim, ııı, çok az, ııı, almak istediğimi söylerim ama m mutlaka hepsinin azar azar olsa da tadına bakarım yani, kaç çeşit varsa ama azar azar istediğimi belirtirim. İşte, tok geldim bugün ya da çok iştahım yok, işte, ilaç kullanıyorum, fazla yememem lazım gibi, bir şeyle kırmadan, ııı, o onu bir şekilde üzmeden.
Hı hı. Elbette. Elbette. Hı hı. Ama sen de yiyemiyorsun. Diyelim ki sana çok uzak bir şey. Yani gerçekten yutamıyorsun. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Belki beyaz yalanlarla, denilebilir mi? S nezaket için. Hı hı.
Tabii, tabii, çünkü orada Tabii benim için çok önemli çünkü bu. Evet, te evet, o o kı konuda onu kırmamak benim için her şeyden önemli. Böyle o beyaz bir yalanla onu kırmadan o durumu bir şekilde halletmeye çalışırım.
Hı hı. Burada, böyle, garantici bir tavır da, var gibi sanki. Yani her şeyden, böyle, azar azar alıp hem karşıda aslında garantici tavırdan ziyade, garanti bir denge var. Yani her şeyden azar azar alıp, eee, böylece karşındakini kırmamak ama kendi sınırlarını da zorlamamak, diyelim ki sana hiç uygun olmayan, damak tadına hiç uygun olmayan bir şey varsa onu da böyle bir lokmada, onu anlayıp bir tüketecek kadar tabağında ona sahip olmak. Sonra beğendiğin bir şey olursa tekrar bir kaşık daha alabilirsin, tekrar isteyebilirsin. Yani bu hem nezaketle hem kendi sınırlarını çok güzel koruyan bir denge, aslında. Böyle başka b b yani ve verebileceğin ipuçları var mı? Bu esneklik, yani mutfakta, damak tadında esneklik ve nezaketi böyle, eee, bir arada uygulayabileceğin.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle öyle. Hı hı.

Hımm. Yani, çok farklı gelmedi çünkü mesela, ımm, hani, ımm, m mesela, birkaç ekstrem şey vardır, hep bilinir, medyada konuşulur, işte, hani, hiç timsah yemedim ya da başka başka kültürlerin, ııı, e, bu kadar ekstrem lezzetlerini deneyimlemedim ama, ııı, mesela en son, ııı, sanırım, ııı, Brezilya'da yapılan, ııı, içli köftenin dışı patates püresi içi, ııı, tavuk tiftik tiftiği versiyonu bir, eee, şeyi denedim, lezzeti denedim ve çok güzeldi.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, çok ilginç. Patates püresiyle içinde tavuk ve bu Nasıl kızartıyorlar mı patatesi? Nasıl patates o formunu koruyor?
Tavuk, evet. T evet, kızartı Imm, dışı dışının, ya biz içli köfteyi bulgurla yaparız ya dış dış kısmını, ımm, dışında patates, e, püresiyle yapılmış bir kaplama var. İçinde de, ııı, e, kıyma yerine, ııı, tavuğu soteleyip, eee, baharatlandırıp, tifterek, eee, oluşturdukları bir iç var.
Hı hı. Hı hı. O! Kulağa gerçekten lezzetli geliyor. Eee, ama mesela, şöyle d diyebilir miyiz? Şimdi tavuk, patates, bunlar zaten, e, senin aşina olduğun, günlük hayatında da, yani, tükettiğin lezzetler. Bunun yerine, mesela, ımm, salyangoz çorbası olsaydı, yine de aynı açıklıkla denemek ister miydin? Yani, seni tiksindirecek bir şey var mı? Bir sınırın var mı? "Hayır, o kadarını da yapamam." dediğin.
Çok, çok güzeldi. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani, ııı, şu anda bu şekilde sorduğunda aklıma gelmiyor ama vardır mutlaka. Yani, her insanın olduğu gibi yemeğin, eee, içeriğine bağlı olarak değişebilir ama içerim. Denerim tabii, denerim. Tabii denerim, yani hiç, ııı, ııı, mesela ben, ııı, bizim, ııı, Anadolu mutfağında çok, ııı, sokak lezzetlerinde çok bilinen kokoreç. Ben çok severim mesela ama bir başka kültürden insana, iii, neden yapıldığını, ııı, anlatı anlattığında çok rahatsız olabilir, hani. O yüzden ben de başka kültürlere bu bu şekilde yaklaşıyorum.
Hı hı. Mesela, salyangoz çorbası. Dener de içersin. Denersin. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Elbette.